すいません。今日はお話を聞いていただきたいことがあるんですね。
はい。
で、実は、こう、ま、恋人って言えるんですかねすごく仲がいい女性がいまして、その方とちょっとかむいかんさんかん関係が冷めてきてるなっていうのがあって。なんか、戻すべきかなんか進めるべきか、どうしたらいいのかなっていうところで少し迷ってるんですね。
うんうん。 うーん。 うんうん。 あ、それは結構悩ましいところですよね。あの
そうなんですよ。
恋人の方ということだったんですけども、今その冷めてきた感じがするっていうのは何かきっかけがあってなんですか？
はい。 そうなんですよ。実は私その方と、こう、ダンスをペアダンスを通じて知り合いになったんです。で、それで、ま、1年ぐらい顔見知りだったんですけど、ここ3、4か月ぐらい急激に仲良くなりまして
うん。 はい。おお、はい。 ふんふん。
で、ま、あの、ま、そこのそこまでお付き合いするっていうお話もしてないんですけど、なんか、こう、普通に一緒にダンスの練習したり、ご飯を食べに行ったり、ま、色んな形で、こう、関係が深くなってきて、ま、泊まったりするようにもなったんですね。
うん。 うんうん。 うん。
でその中でなんかきすごく私としては仲良くなってきているはずなんですけど、こう、仲良くなるにつれつれおこう、何て言うんですかね、こう、肉体が近づけば近づくほど心が遠くなってるいいくような感じがしまして
はい。 うんうん、ん。 うーん、なるほど。
なんかまず、彼女年齢を言わないんですよ。
はい。 うーん、あ、同じダンスをしてたとしても、そういうプロフィールっていうのはわからないものなんですね。
で、それではい。 あ、そうなんすよ。なかなか言わないもので分からないんですね。
うんうん。 はい。
で、さらに、あと結婚してるのか、あの、お子さんがいらっしゃるのかっていうとこも言わなくて
うん。 うーん、なるほど。
なんか、あの、バックグラウンドっていうのが全然わからないんですよ。
ふんふんふん。
でも、ま、一緒にいるし、それは、ま、はぐらかされるっていうか、ま、言いたくないみたいな感じなんですね。
うーん。
ま、そういうものなんかなと思って、こう、うん、と、ま、関係を続けきたんですけど、ま、いざ深くなるとともに、ま、付き合うか付き合わないかみたいな話にもなるんですけど
はい。 うんうん。
そういった時も別に「我々私たちはもう付き合っているようなものだから、いちいち付き合うっていう関係を、こう、提起しなくても問題ないんじゃないの」ってお話をいただいてて
うん。 うーん。うーん、なるほど。ちょっと複雑になる返答ですね。
はい。 そうなんですよ。あ、ま、そうか、仕方ないなと思って。で、なんか一緒にパーティーとか行くんですね。あのペアダンスをやってるので、サルサっていう。なんかソーシャルパーティーに行って、こう楽しむんですけど、ま、その中で、ま、結構、ん、魅力的な方なんで、他の方のアプローチとかも受けるんですね、私の前で。
うん。 はい。 うん。 うーん。
なんかそれはそれでいいんですけど、あの、ま、結構それを楽しんでるなっていう雰囲気があって。
うんうん。
はい。で、なんか自分自身、私自身がちょっとなんか一緒にいることでなんか惨めに感じちゃうなと思うんですよ。なんかいろんな男性が彼女を取ろうとしてて、で、そこで私が横にいるんですけど、ま、普通に接してるんですけど、なんかあまり一緒にいたくないなと思ってしまうんですね。
うん。 うんうん。 うん。 うーん、なるほど。
なんかその、こうチヤホヤされる瞬間を、その女性はすごく楽しんでるのかなって感じてしまって。
うん。 うーん。
そうなんですよね。うん。
うん、なるほど。いやすごく小悪魔的な女性ですね。
そうなんですよね。で、そこで
うんうん。
で、一度、ま、それがあって、ま、関係をやめたいってされたんですよ。
はい。
じゃ、すごく涙を流されて、なんか「じゃ、話し合おう」って言ってても、にも関わらず何も話さないんですね、このバックグラウンド的なことは。
うん。 うーん。
ま、それがスタイルだったら、ま、仕方ないんですけど。
うんうん。
なんて言うんですかね。こう、それを続けていく中で、なんか、なんだろうな、未来もないんじゃないかと思ってしまって。ただそのカジュアルに付き合っているだけなので。
うん。 うん。 うん。
何かこの関係ってどうなんだろうって思うことがあって。
うんうん。
それを考えれば考えるほど、ちょっと冷めてくるんですね、私自身。
うーん、なるほど。いや、でもそうですよね。あの、お気持ち分かります。
でうん。 ああ、そうですか。なんか、そうなんですよ。それで、ま、週ににかいぐらい会うんですけど、うーん、いろいろアプローチは受けてるだろうし、誰だってデートしてるかもしれないし、そういうことは言わないと思うんですね、そうであっても。
<chuckles> うん。 はい。 うん。 うーん。うんうん。
なんか、それはそれでいいと思うんですよ。でも、「私はそういうスタイルだから」っていうのをちゃんと言って欲しいんですね。「あなたがいても他の人とデートもするし、なんだったら肉体関係持つかもしれないよ」っていうのを事前に言っていただければ、私もそれ相応の付き合い方ができるなと思うんですよ。
あ、そうなんですね？うん。 うん。 うーん。 うんん。 ん、確かに恋人、付き合ってるみたいなものだからって言われてると、ん、またちょっと引かれてしまうというか、そうですよね、うん。
あ。 はい。 そうなんですね。<swallows> そこで「明日はなんかパーティーがあるけど一緒に行かない」みたいな感じで誘われたんですね、今日。
うん。 あ、そうなんですね。
私、行きたくないなと思っちゃったんですよ、その人とは。
はい。
で、なんかいつも言うのが「パーティーでの振る舞いの仕方をもっと話し合いたい」って向こうが言ってくるんですね。でそん時私がまえ前回一緒にいた時に嫌な思いをしたから、もうなんかね、こう、関係を終わらせたいって言ったのがきっかけだと思うんですけど。
うん。 うんうん。 はい。
はい。誰と踊るのかとか、何かどういうふうに振る舞うのかっていうのも含めて
うん。 うんうん。
なんか、「そういったところの話をしたい」って言ったんですけど、ちょっ私はそんな話をする意味がないと思ってるんですよ。なぜなら、あの、彼女自身のバックグラウンドを知らないのに、そのパーティーの振る舞いを話してもなんか意味ないなと思ってしまうんですね。
うん、ん、ん、はい。 うん。 ん、ん、うーん、うんうんうん。
す そういうのがあって、なんかどんどんどんどん気持ちが離れていくっていうのがあるんですよ。
うーん、うーん、その離れてしまうっていうのも、今お話をお聞きしてるとすごく、あの、納得というか、自然な心の流れだなと思うんですけどもその彼女、女性の方は、今現在のきっと、あの、ご本人との関係に対して不満がない状態だと思うんですよね。すごくフランクに付き合いができて。ただお伺いしてると、あの、関係をはっきりされたいっていうことですよね？そのフランクに付き合う姿勢ならそれでもいいし、ただちゃんと付き合えるならその方がいいっていうような感じですか？
はい。 はい。 はい。 もちろん、そうですね。うん。 はい。 うん、うん。 そう思ってたんですね。ただ今現在それをずっと言わないで向こうが、今言われたとしても、私ちょっとどう受け止めていいのかなと思ってしまうんですね。
うん。 うん。 ああ、もし言われたとしたらどういう反応になると思いますか？ごふ自身では。うん。
はい。 そうですね。んあ、そうなんですかっていうぐらいの反応なんですね。自分が知りたい時に知れなくて、なんかちょうど冷めてきた時に伝えられてもっていう思いもあって、はい。
うん。 うんうん。 うーん、なるほど。
そういうのもあるし、あとなんか、ね、ダンスコミュニティって男女の出会いがすごく多いんですよ、特にてペアダンスは。
うん。 はい。
でその中で、こう、彼女も他の男性とず付き合いされてたことはあると思うんですけど、それがすごくその内容も話していただけないんですね。なんかすごくドロッてたみたいで、なんか最後べ別れをする別れるのに弁護士を雇ったみたいなことを言ってたんですよ。
うん。 うーん。 おおおお。すごいですね。
なんか、ん、想像できないじゃないですか？そんな弁護士を雇ったっていうところと「殺されるかもしれないと思った」っていうのをちらっと言ってて
うーん。 おお。<laughs>
なんか、ん、それを聞いただけで内容はしない知らないですけど、こう、レッドフラッグじゃないんですけど、ちょっと危ないんじゃないかって思ってしまうんですね。
はい。 うーん。 うーん。いや、あの恋をしてしまったり、その方に対してとても思い入れがある時って、そのそういう話を聞いた時の冷静な反応ってできなくなるものだと思うんですけど。
はい。 そうですよね。
う、うーん、今とても冷静に危ないことを理解されているっていうのは、あの、なんというか、とてもメンタルが強い方なんだなという感じがします。
はい。 ああ、なんか本人私自身ではメンタルの方があんまり強くないかなと思ってて、だというのは、なんか今までそのダンスがすごく好きで、この1年半ぐらい夢中になってきたんですよ。
うーん、はい。 うん。
で、その方と出会って過ごすようになって、もうダンス自体にこう興味がなくなってきたんですね。
うん、なるほど。
なぜか分からないんです、ですけど、その方と踊るのは別にいいんですよ。その方と練習したりするのは。で、以前みたいに1人でパーティー行ったりして、すごく楽しんでたんですけど。
うん。 うんうん。
なんかその方とお付き合いするようになって、なんか大きな漬物石が、あたなんか、上から、こう、なんかな、私を押さえつけているような感じもあって、なんか、何とも言えない感じで興味を失ってしまったんです。なんか、今の話だとその方が悪いみたいなんですけど、多分、私自身の問題なんですね。なんか
うん。 うーん。 はい。うんうん。 うん。 うーん。うん。
なんか例えば、私がこう皆さんの、こう、ダンスパーティーに行って、その、こう、女性といて、その女性のバックグラウンドを誰かが知ってるとするじゃないですか。
はい。 うーん。
でも私だけ知らなくて一緒にいて、なんか、ひとりだけピエロになってるような感じに見られるのかなとも、思ったりもして。なんか、何とも言えない、こう、何て言うんですかね。こう孤独な感じがたまに押し寄せてくるんですよね。
うんうん。 ああ、なるほど。 うーん。 うーん。いや、そうですよね。もちろんそういう気持ちになるのが本当に自然なことですし、あの、そうですね。今おっしゃっていただいた話をお伺いしてると、あの、ご自身の中で気持ちっていうのはもうすでにほとんど固まってらっしゃるような印象も受けるんですね。
はい。 そうですね。なんかメッセージを送る時も結構 ChatGPT とかは使うんですね。なんか綺麗なメッセージ送ろうと思って。傷つけたくないなって思いと、なんか、どうしたらいいかなっと思いっていうので、すごくどうすればいいのかっていうところで、まや悩んでますね。
うーん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 うーん。そうですね。今うん。
あっ、結論っていうのはないかもしれないですけど、今すぐは。うん。
うん、あの、今とても冷静になられている状態だと思いますので、例えばそのまま感情が収まっていくのを待つのも、自然とそうなっていくとも思いますし、もし、最後に1回だけ試してみたいと思われるようなら、あの、たうん、そうですね。チャットジーピーティーとかを使わない、本当に素の自分の言葉だけで、最後に1通だけ書いてみるっていうのもいいかもしれないです。どういう返事が返ってきたとしても、あの、ご自分の自己満足でいいっていうつもりでやってみて、きっと、こう、ご自身の中で決着をつけるきっかけさえあれば、あの、どういう関係に進んだとしてもすっきりされるんじゃないかなっていう感じもちょっとだけするんですけど、どうでしょうか？
はい。 はい。 なるほど。 うんうん。 あ、いや、ほんとその通りだと思うんですよ。ただ今、週1回会う約束っていうのはクラスあの、ダンスクラスに一緒に行っているので、やっぱりその関係上どうそこには行かなくなると思うので、ま、そ含めて
うん。 はい。 うん。 うんうん。
何か話さないといけないかなっていうようなじょうこうに来てて、なんだろう、今日この話を聞いていただいて、すごくなんか心が楽になりました。
うーん。 いいえ、こちらこそ大切な話を聞かせていただいてありがとうございます。あの、本当に大変なことだとは思うんですが、無理だけはなさらないで、すごく応援しておりますので。
はい。 いいえ、なんかうん。 ありがとうございます。なんかすごく前向きに、こう、メッセージを送ったりコミュニケーションを取ろってみようかなって思いに、そう、再度至ったので、話せて良かったなと思います。いや、本日はありがとうございました。
はい。 ん、 こちらこそありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。